Yavaş yavaş deneyerek kendine en uygun metotları, yöntemleri bulabilirsin. Zaten buna inanıyorum bulabileceğine. E, tabii, eee, ekstra olarak, eee, bak şunları da deneyebilirsin. Yani eğer, eee, gün içinde enerjini böyle bir kontrol edebilirsin. Zor işleri, enerjinin yüksek olduğu, ııı, saatlere bırakabilirsin. Eğer gerçekten telefonun senin çok dikkatini dağıtıyorsa, eee, ya başka odaya alabilirsin ama telefonundan da işlerini yönettiğini söyledin. O zaman da böyle i eee, dikkat dağıtıcı bildirimleri, sayfaların, eee, bildirimlerini kapatabilirsin mesela. Eee, çünkü, eee, tabii, eee, telefonun bu bildirimlerini kapatmak veya başka odaya koymak iradeden böyle daha etkili. Eee, çalışma sorununda da ben diliyle "Bugün ne yaptım diye?" ya, ımm, hani, kendine sorup ya zihninde yazarsın ya da bir kâğıda yazarsın. Böylelikle zihin de rahatla rahatlamış olur. E, sen de o verdiğin 20 dakika molaları da kazandığın için bir ödül olarak görebilirsin. E, odak zorlayarak değil, ritim kurarak korunuyor. E, yorgunluğu bastırmak yerine dinlenmeyi öğrendiğinde verimin de kendiliğinden artacak. E, daha sürdürülebilir bir çalışma düzeni, tabii ki de mümkün. Eee, ve bu senin kapasitenle değil de yönteminle ilgili aslında. Kendine yüklenmeden ilerlemek uzun vadede en güçlü stratejilerden birisi. E, sende de, eee, bu süreci yönetebilecek güç olduğunu düşünüyorum. Yı var zaten. Eee, da her şey daha güzel olacak lavaz yavaşla.
Evet. Hımm, olabilir. Haklısın. Çok doğru. Haklısın. Teşekkürler. Ya, umarım, ya. Gerçekten iyi ki seninle konuştum. Çünkü gerçekten dediğin gibi kendime o kadar çok yüklenmişim ki dinlenme zamanlarımda bile yatağa gittiğimde, hani, bir şekilde işleri takip edip, hani, kendimi aslında bu kadar uyarıcı olduğunu bildiğim bir alanda telefonla, hani, bu süreci yaşamam bile aslında kendime saygısızlık ve hani gerçekten iyi bir durum değilmiş, bunu fark ettim. İyi ki seninle konuşmuşum. Ya, çok iyi geldi gerçekten, çok sakin bir şekilde beni böyle yargılamadan dinledin. Çok da harika tavsiyelerde bulundun. Uygulamaya çalışacağım mutlaka bugünden sonra. Teşekkür ederim.
Hı hı. Rica ederim, benim için bir zevkti görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşürüz, hoşça kal.